Oder nur auf so essenzielle Apps, die du hast, äh, diese aktiv zu halten, und da auf jeden Fall auch so App-Limits setzen. Also, gibt's da auch zum Beispiel
Ja.
wenn du das jetzt selber zeitlich vielleicht nicht so ganz schaffst oder aufm Schirm halten kannst, dass du sagst: „Okay, jetzt ist es zum Beispiel 21:00 oder 22:00 und dann, äh, schaue ich gar nicht mehr aufs Handy.“ Dann gibt's Apps, die blockieren deinen Bildschirm
Mhm.
und dann kannst du einstellen für 1 Stunde, für paar Stunden oder sogar auf 'ne Uhrzeit setzen, also, „Erst morgen wieder ab 08:00“, zum Beispiel, ne?
Ja.
Und falls mal jemand anruft, das, äh, geht dann, die die App, äh, öffnet das dann, aber du kannst nicht i in Apps oder im Internet surfen aufm Handy, ne?
Mhm. Ja, das klingt sehr interessant. Ähm, das habe ich noch nie benutzt. Ich habe bis jetzt immer nur selber kontrolliert, wie meine Bildschirmzeit so ist auf verschiedenen Apps. Ähm, und ich habe tatsächlich sogar schon geschafft, das runterzufahren. Ich habe zum Beispiel in den letzten 2 Wochen ist meine Durchschnitts-Instagram-Zeit so bei 'ner 1/2 Stunde gelandet oder 40, 45 Minuten und da dachte ich so: „Okay, das ist ja noch in Ordnung.“ Da habe ich mich gefreut, dass es da so dahin gekommen ist. Das fand ich noch in Ordnung, aber ich hätte es gerne eigentlich sogar noch weiter unten. Ich weiß gar nicht warum. Es ist ja eigentlich vielleicht sogar nur so 'n bisschen auch wie Fernsehen schauen. Ähm, das mache ich nämlich kaum noch. Also, ich schaue eigentlich nur über so Streamingdienste Serien, wenn ich mal was schaue. Ähm, genau. Aber mehr mit dieser Sperre finde ich das eigentlich ganz interessant. Ich gla ich kann mir vorstellen, dass ich das mal anfange, weil ich das dann ja noch besser kontrollieren kann. Und dann muss ich mir auch einteilen, wann ich es öffne, weil ich ja nur diese begrenzte Zeit habe. Und auch die den Tipp mit den Push-Benachrichtigungen finde ich gut. Das ist so da denkt man gar nicht mehr drüber nach, finde ich, ne? Das ist ja was, was jeder weiß, aber man denkt gar nicht aktiv darüber nach, dass man das ja einfach ausschalten kann. Ich glaube, wenn ich das mal so für Social Media ausschalte, ich glaube, das wäre ganz gut tatsächlich. Bei E-Mails muss ich tatsächlich erreichbar bleiben, grade so beruflich und auch bei WhatsApp, aber, ähm, oft ist man ja durch Social Media viel abgelenkt und, ähm, ich glaube, da kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das was bringt, wenn ich das ausschalte, diese Bildschirmsperre einrichte und dann halt, ja, diese Zeit mir aktiv einteilen muss.
Ja. Ja. Absolut. Das natürlich nicht, ja.